DNA testleri aile hikâyesine ne katıyor sence?
Aslına bakarsan, bu gerçekten benim için, böyle, son, ııı, zaten DNA'nın keşfinden sonra yapılan en büyük biyolojik adımlardan birisi olarak bakıyorum bu duruma. Olabildiğince derinleştiriyor diyorum. Yani, duymadığın hikâyeler ortaya çıkabiliyor.
Hımm. Peki, senin, böyle, mesela, eee, yani, okuduğun bir bölüm mü genetik ya da, ne bileyim, özel bir ilgin mi var neden bu konuya, eee, bir ilgin var onu da anlatır mısın biraz?
Olur. Eee, ben, eee, Koyun Dolly'den sonra genetik okumaya karar vermiştim. Eee, Koyun Dolly klonlanan ilk canlıydı o dönemler. Tabii, o dönemler klon algısı da benim, eee, zihnimde hani böyle tıpkısının aynısını ifade ediyordu. Tabii, sonra okulunu okuyunca, eee, algıyla gerçekliğin ne kadar farklı olduğunu da görmüş oldum.
Hımm. Evet. Hımm. A, öyle mi? Çok mu değişik, yani, gerçek, eee, bi bire bir aynısı olmuyor mu klonlama derken?
Eee, aslında evet, bire bir aynısı olmuyor. Sadece genetik olarak aynı materyali aynı, ııı, yaşlılıkta, aynı gençlikte, aynı hücre yoğunluğunda, aynı gen diziliminde materyali taşımış oluyor ama çevresel faktörlerle birlikte değişebiliyor. Bu yani, tıpkısının aynısı dış görünüşte yakalanmayabiliyor ama genetik olarak aynısı. Yani, nasıl desem, biyolojik atıkları, eee, işte, parmak izi, onu, bunu, her şeyi aynı ama farklı da düşünebilir. Eee, farklı
A! Hı hı. Hı hı. Hıı. Ha! İçsel olarak farklılık var, öyle mi? E, peki, ya aynı çevrenin içerisinde doğarsa ne oluyor? Yani, diyelim ki aynı ortamda büyüdü mesela, eee, diyelim ki bir ikiz, yani, bir şey, bi bi h birini bebekken klonladılar ve büyüttüler mesela aynı ortamda. O zaman da aynı olmuyor mu?
Evet. Hı hı. Hı hı. Eee, bununla ilgili yapılan çok çarpıcı deneyler var. Hayvanlar üzerinde yani insanlar üzerinde yapılanı tabii ki mutlaka vardır, eee, çılgın profesörler mevcut ama, hani, yayınlanmış bir yayın yok. Eee, hayvanlar üzerinde yapılanda da, eee, yani, anne karnındayken klonlanmış, farklı bir taşıyıcı anne de de büyütülen, eee, canlıda Evet.
Hımm. Hı hı. Gerçekten mi? Anne karnında da klonluyorlar, yani. A! vay canına, okay.
Evet. Eee, <chuckles> bu arada hayvan olarak düşün lütfen, eee, insan olarak düşünme. Eee, onların da dış görünüşünün çevresel faktörlere bağlı olarak ilgi alanlarının yine çevresel faktörlere bağlı olarak değiştiği gözlemleniyor. Birisi daha yavaş, birisi daha hızlı olabiliyor. Birisi ışığa duyarlı, diğer diğeri duyarlı değil olabiliyor.
Hıı, hı hı. Hımm. Aslında mesela ikiz olduğunda da, yani, aynı yumurta ikizi bile olsa değil mi, farklılık olabiliyor. Sonuçta birebir aynı değiller. Peki, şeyi çok merak ettim şimdi, arka planda bir şey söyledin. Hani, insan, eee, böyle çılgın profesörler de var. "İnsanlar üzerinde yapılıyor olabilir ama ortada bir araştırma yok." dedin ya, eee, gerçekten insanlar üzerinde de birtakım şeyler olduğuyla ilgili bir duyum var mı sence?
Evet. Evet. Hı hı. <chuckles> Eee, yani, ııı, şeyi biliyorum organ klonladıklarını, özellikle karaciğerin, işte, hücre yoğunluğuna bağlı olarak klonunun, eee, diğer organlara göre daha kolay olduğunu biliyorum. Yalnız bununla ilgili kaynaklar da var. Diğer türlüsü belki bir şey, emm, ıb bilemiyorum, yani, sonuçta kırkayaktan, eee, kırkayak insan yap ııı, insanlardan kırkayak yapmaya çalışan profesörler varken ve, işte, yüz yıl sonra bunun, eee, nasıl desem, çalışmalarına ulaşılmışken ben günümüzde de böyle bir teknoloji varken birinin yapmadığını sanmıyorum. Hani, komplo teorisi de uyduruyor olabilirim şu an ama içinden gelen birisi olarak, eee, bazı hocaların fareler üzerinde yaptığı deneyleri de görmüş birisi olarak söylüyorum.
Hımm. Hımm. Hı hı. Öyle mi? Hıı. Hımm. Hımm. Belki de aslında geri planda birtakım şeyler oluyor ama tabii gün yüzüne çıkmıyor, diyorsun. Çünkü aslında tabii, yasak bir şey. Yani, hayvan deneyi olayına bile birçok insan aslında baktığın zaman, yani, ciddi anlamda, eee, ih di işkence gibi bir şey olduğu için çok da razı gelmiyor. Ya, bu konu hakkında da karşıt olan insanlar var. Peki, şeyi merak ettim, yani, emm, eee, mesela, bu birtakım deneyleri yapıyorlar ve di mesela, "Karaciğeri klonlaya ba baş klonlamaya başlaya başlayabildiler." dedin. Bu çok enteresan bir şey. Bu sayede, acaba, organ nakli, eee, insandan insana olmadan klonlayıp bir şekilde yap yapacaklarını mı düşünüyorsun? Yani, daha belki de, ne bileyim, çok da yakın bir geç yani, gelecekte.
Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, aslına bakarsan, böyle, eee, Hollywood yıldızlarının, eee, arka planda, böyle, kendi organlarının yedeklerini oluşturduğuyla ilgili birkaç makale okumuştum, bilimsel yayın alan, dergilerde de yayınlanan. Ama bunlar, hani, eee, yeterli popülerlikte, eee, değil gibi. Hani, işin magazin kısmı sanki gündeme geliyor. Evet, yani, organ nakillerinde kullanıla kullanmak üzere böyle şeyleri yapma Yani, makalede öyle yazıyordu. Niyet organ nakillerinde, işte, donör arayışını azaltmak ve, eee, bu şekilde, hani, kişinin kendine yetebileceği bir, emm, nasıl yedek parça diyeyim daha kabaca, eee, oluşturmak diye yazıyordu, hani, eee, artık tabii ki gözümle görmedim, eee, okudum. Eee, o laboratuvarda da çalışmadım.
Hıı. Hıı. Anladım. Hı hı. Ama Evet, çok enteresan bir şey değil mi bu, yani, hakikaten araba yedek parçası gibi insanın kendi yedek parçalarını oluşturmaya başlaması gerçekten çok ilginçmiş. Peki, yani, sen mesela kendi DNA'nla ilgili, eee, herhangi bir şeyde, yani, bulundun mu? Hani, mesela sen genetik araştırması da yapıyorsun, hani, genetik sonuçta okuyorsun, eee, böyle, kendi DNA'nla ilgili de birtakım, hani, testler ya da bir şeyler yaptırabilme şansın oldu mu? Ya da biliyor musun mesela senin ailenin, hani, DNA'sı nereden geliyor?
<chuckles> Hı hı. Iıı, aslında bakarsan bu bende şöyle başladı. Eee, yani, kendi ka iii, ilk 1. sınıfın ilk döneminde, işte, hani, böyle, laboratuvara alışalım falan filan diye, eee, basit şeyler veriyorlar, işte, kan testi falan. Orada, ııı, ben, aaa, annemle babamın kanını da yanımda almıştım. Kendimkini de almıştım. Iıı, şey, ımm, kendi, eee, kan Annem negatif, A negatif, babam A pozitif, ben A pozitifim ve, eee, biz annemin kan grubunu o zamana kadar çok bile bilmiyorduk. Böyle, bir negatif, bir pozitif diyorlardı bize. Çok saçma bir dönemdi, eee, ve benim, hani, hikâyem orada başladı. Kendim üzerinde testlerim ve ardından şöyle, eee, karyotip analizi dediğimiz bir şey var, belki biliyorsundur. Şöyle, eee, 1. kromozom, 2. kromozom, 4-5-6, 23. kromozoma kadar, böyle, kromozomları görürsün. Hatta, böyle, eee, Down Sendromu'nun olduğu dönemlerde, hani, onların 3 tane olan kromozomunu da 3 tane gösterirler. Eee, öyle karyotip analizi benim, böyle, ııı, kendimi vay canına, bu bilim de neymiş, eee, dediğim noktayla birlikte, böyle, ilerlettim. <chuckles>
Hıı. Hıı. Hıı. Evet. Hı hı. Hıı. Peki, Down sendromu, dedin ya, kandan mı görüyorlar? Yani, o kromozomların 3. kromozom geldiği anda yanına, o zaman Down sendromu mu oluyor bebek, mesela, oradan mı anlıyorlar?
Hı hı. Iıı, bu çok masum bir soru gerçekten, ııı, ık o 3. kromozom yanına gelmiş olmuyor. Zaten, ııı, fetüs hâlindeyken, yani, ııı, daha döllenme aşamasında o öyle olmuş oluyor. Sonradan eklenmiyor veya çıkartılmıyor. Mesela, kanda da bütün, ııı, şöyle söyleyeyim, ııı, hücrelerimizin en yoğun olduğu şey, işte, yanak içi, epitel ve kan olmuş oluyor. Eee, hücre içerisinde de, eee, DNA mevcut. O DNA'nın içerisindeki kromozomları biz, ııı, dizmiş oluyoruz. Büyükten küçüğe doğru dizince en büyük kromozom 1. kromozom, en küçük kromozom, işte, 22. kromozom, XY de 23. olmuş oluyor. Ve o yüzden de, hani, cinsiyet kromozomlarından Y kromozomu da en küçük kromozom. Büyükten küçüğe doğru dizerken orada, işte, Down Sendromu’nu 21. kromozom, yanılmıyorsam, ııı, hatta o yüzden, eee, Mart'ın 21'i Down Sendromu Günü olmuş oluyor, <sniffs> ııı, öyle. <chuckles>
Hımm. A! Hı hı. Hı. Hımm. Evet, enteresanmış. Hı hı. Hımm. A! İlginçmiş. Ha ha. Anladım. Peki, şeyi çok merak ediyorum, şimdi mesela bu genetikle ilgilenmeye başladıktan sonra, böyle, ne bileyim, a ailenin içerisinde gizli akrabalıklar ya da, hani, böyle, değişik bir şeylere bakma isteği falan, böyle bir, hani, istek uyandı mı içinde? Hani, ııı, olabilir belki de hiç tanımadığın bir yerde bir akraban da olabilir. Böyle bir şeyi hiç, eee, ne bileyim ben, merak ettin mi?
<chuckles> Ya, ben bunu zaten çocukluğumdan beri deli gibi merak ediyordum. Bence zaten bu alana yönelmemin sebeplerinden birisi de şu oldu. Şeyi merak ediyordum. Yani, biz kimiz? Çünkü benim babama olduğu köy kuş uçmaz, kervan göçmez. Ciddi söylüyorum, eşek ve katırlarla gidilen bir yer ya da yürüyerek gitmelisin belli bir yerden sonra. Hani, kim sizi buraya koydu. Sizi birisi buraya koydu. O zaman siz, ııı, şey, mesela, ııı, lambaya erişimleri var. Telefon, internet, eee, elektrik, su gibi şeylere erişimleri yok ama ışıldak denilen fener lambaya erişimleri var. Kıyafetleri var, metalden sobaları var. Bundan, yani, çocukluğum döneminden bahsediyorum. Babama soruyorum önceden var mıydı diye, var diyor. Yani, sizi bu 5 tane dağın eteğine kim koydu? Bu soru benim ve, eee, anadilleri Kürtçe, eee, siz sivilleşmeden bunca yıl nasıl kaldınız ya da buraya saklandınız mı? Tünediniz mi? Ne, yani, bu olay benim içimi yiyordu. Çünkü annem tarafında modern hayata erişim var. Babamın anneannesi eee, annesi tarafında modern hayata erişim var ama babamın babasıgil tarafı, böyle, benim için karanlık bir bölgeydi. Ona böyle eee, onu çözmek amacıyla aslında ben başladım.
Hıı. Hıı. A! Ente Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet. Ya, aslında çok enteresan evet, doğru söylüyorsun ama, hani, bütün, aaa, dünya tarihi boyunca aslında kabileler, böyle, bir şekilde çıkıp yerlerde yaşıyorlar. Hani, bugün bile mesela ormanın içerisinde yaşayan mutlaka bazı değişik kabileler var, hâlâ, mesela, eee, modern, eee, hayattan etkilenmeyen, kendi şeylerinde yaşayan. Hani, mutlaka insanlar bir yere gidip orada herhâlde ürüyorlar ve bir şekilde, eee, hayatlarına çok, ııı, dışarıdan şey olarak da devam edebiliyorlar. Ama yaklaşımın çok ilginç, yani, buradan yola çıkarak mesela ailenin genetiğiyle ilgili, eee, şey yapman da çok, ııı, güzel ve enteresan geldi bana çok çok güzel bir merakmış gibi geldi. Peki, yani, bunu, ııı, bu genetik olayını, eee, kendi hayatına nasıl etkili yani, eee, şey yaptın, eklemledin? Yani, şu anda, mesela, bir genetikle ilgili bir işte mi çalışıyorsun, eee, ya da, hani, eee, nasıl bir şey yapıyorsun şu anda, yani, genetikle alakalı olarak?
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Eee, şu an genetik s yani, laboratuvar genetik bilim sektöründe bulunmuyorum. Yazılım sektörüne geçtim. Yalnız hâlâ gönlümün bir parçası orada atıyor. Çünkü, eee, ııı, gerçekten çok iyi bir iş çevrem var orada. Elim, kolum, eee, kendi dönemime göre gayet uzamıştı ve benim sınıf arkadaşlarım da çok güzel yerlere geldiler farklı firmalarda. İster istemez böyle, eee, gen testlerine erişim, "Hadi yapalım, gel laboratuvara yapalım." olayı, eee, hani, böyle elimin altında ulaşılabilir bir noktaya ol noktada oldu.
Hıı. Hı hı. Anladım, bu da güzelmiş. Peki, yani, bu teknolojinin bu kadar, hani, ilerlediği ve çok çabuk ilerlediği bir dönemden bahsediyoruz. Yani, hani, şeyi bi bilemiyorum tabii onu belki, eee, sana sa sana sorarsam belki benim aklımda da bir yerde, hani, aydınlanacak. Bu yapay zekâ ve diğer şeyler de geliştikçe genetikte nasıl bir gelişme oluyor? Yani, hani, bazı örnekler verdin ama mesela ben yakın gelecekte nasıl görüyorsun genetik yan nereye gelir ya da ne gibi mesela farklılıklar olabilir? Ne gibi yenilikler olabilir?
Hı hı. Şöyle, önce ben o zaman kısaca şundan bahsedeyim. Mesela DNA'nın keşfini b çok önceden 1860'larda, eee, nüklein diye bir şey sanarak, ııı, sanmışlardı. 1860 tarihi aklında kalsın, aradan 100 yıl geçiyor. 1950'lerde DNA'yı, işte, eee, çift sarmal olduğu keşfediliyor. 100 yıl aradan geçince jeton düşüyor. Ve 2000'lerde, yani, 50 yıl sonra, 1950'lerden 50 yıl sonra insan genom projesi yapılıyor. Ve insan genom projesinde, eee, işte, sen 4 milyar mı, milyon mu hatırlamıyorum yalan da söylemeyeyim o kadar DNA'yı incelemiş oluyorsun. Ve bugün yapay zekâ bu kadarcık veriyi, çünkü artık bu kadarcık veriyi sana bö 3-5 saniyede analiz edip verebiliyor. Evet. Evet. Yani, bağlantı orada. Yani, bu insan genom projesi 10 yılda falan bitti diye anımsıyorum. 2003 dönemlerinde falan bitti, eee, 2013 dönemlerinde falan bitti diye anımsıyorum, yanılmıyorsam. Eee, ve, eee, şu an o ins 10 yılda yapılan projeyi sen birkaç saatte yapabilirsin. O, çünkü yapay zekâ, verilerin işlenmesi, verilerin anlamlaştırılması eskiden insanların "AAGGUUTTSS" diye baktıkları o DNA'nın alfabeleri artık pıt diye yapay zekâ sana kusursuz bir şekilde çıktısını verebiliyor.
Hıı. Hıı. Evet. Hıı. U! Hı hı. Döküveriyor. Ay evet, doğru. Tabii. Ve çok kısa bir sürede, tabii. Hıı. Hıı. Anladım, çok enteresan gerçekten. Peki, şeyi de merak ediyorum, hani, yani, şimdi insan klonlama, hayvan klonlama, işte, hani, farklı şeyleri konuştuk ya. Yani, mesela, eee, hani, günümüze geldiğimizde, hani, yapılamayan bazı şeyler var, onu biliyoruz ya da, hani, bunun etik sınırları var mı? Yani, bilinen, hani, böyle herkesin bildiği belki bir kitabı yok ama, eee, ama ya, işte, bu bunu da yapmıyoruz tarzında bir bir şey var mı genetikte?
Hı hı. Hı hı. Aslına bakarsan kitabı var ama uygulama noktası çok yetersiz. Çünkü, böyle, orada bir hırs biraz tutkunun olduğu bir sektör, dürüst olmalıyım. Iıı, hırs çok fazla ve profesörler arası rekabet çok fazla. Çünkü bulunmayanı bulmak istiyor, herkes, işte, bulduğu bir şeye kendini, adını vermek istiyor, ııı, ve, yani, etik sadece dillerde olan ama hatta kitaplarda yazılı olan ama uygulama aşamasında olmadığı için benim de sektörden uzaklaşmama neden olan bir, eee, yerde.
Var. <chuckles> Anladım. Hımm. Hımm. Evet. Anladım. O zaman çok ciddi bir rekabet var, yani, bir de bu şeyin içerisinde. Peki, bu yıkıcı bir rekabet mi?
Deli gibi. Tabii ki. Mesela, aslında DNA'yı keşfeden kişi Watson ve Crick değil, yani, onların yanında çalışan asistanları ama Watson ve Crick mesela o, ııı, şeyi üstlerine alıyorlar. Hatta ben buradan da gerçekten şeye de selam yolluyorum, ııı, T Aziz Sancar'a. Çünkü o da DNA onarım mekanizmasını keşfeden Türk bilim insanlarından birisi. Yani, böyle, ı ve Nobel aldı bu ödülüyle, öyle düşün, yani. Yapay zekanın olduğu dönemde farklı bir alandan Nobel ödülü almak gerçekten, eee, çok da ulaşılması zor bir durum.
A! Hı hı. Hımm. Evet, çok önemli biri gerçekten. Hı hı. Evet, gerçekten. Çok keyifli bir sohbetti ya, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok fazla şey öğrendim senden.
<chuckles> Hoşça kal.